Eee, Şahika'yı seviyorum sanıyor, ama o Aslı'nın, böyle, hani, kadın, ayakta duran duruşu, onu da, her zaman çok sevmiştim. Sonra, Cem'le ayrılınca çok üzülmüştüm hatta. Hep böyle, o sevdiğimiz karakterlere, güzel sonlar yazmak istiyoruz sanırım, sanki, böyle, hani, başka türlü bir mutluluk yokmuş gibi, neyse hiç oraya girmeyeceğim, eee, yılbaşı programları, hindiden gideyim. <laughs>
Ha! Hı hı. Va Evet. Evet. <chuckles> Ben Seşu, Seşu'yu severdim, yılbaşı programlı. <chuckles> Aynen. S sonra, aaa, mısır patlatılır, bir de, hani, onlar da, aaa, yapılırdı değil mi?
Evet. Mısır patlatılır, çerezler, yılbaşı lüks, karışık çerez alınır. Eee, babam, babama göre kola, fare kanı, içinde böcek varmış, falan evet böyledir, hep, ben 36 yaşındayım <chuckles> ama, böyledir, içtirmez yılbaşınlarında yılbaşlarında öyle bir şey tanırdı bize, müsamaha gösterirdi, içebilirdik.
Iıı. Evet. A, a! Çok garip. Peki, b bunu hiç anlattı mı, hani, neden böyle bir şeye inandığını, ya da, neden, aaa, hani, n nasıl bunun doğru olduğunu düşündüğünü, ve birisi mi ona söylemiş, çok güvendiği, ya da, hani, bu bilgiye nereden ulaşmış?
İnternette, ortalıkta gezen, asıllı asılsız bilgiler <chuckles> sadece bu, sadece bu.
Hıı. Ama b baban inanmayı tercih etmiş buna sanırım. Ya, sonuçta zararlı, çok da, şey sayılmaz. Evet.
İşine gelmiş herhâlde, olabilir. Olabilir evet.
Amm. H hiç böyle, aaa, bir şey hatırlıyor musun, bir program, ve o programda, işte, kimlerin olduğunu, aaa, işte, ııı, saati, ya, böyle hatırladığın spesifik geçmişten bir, aaa, görüntü var mı aklında, şu yılbaşından "Ya, şu yılbaşı unutulmazdı benim için." dediğin ve böyle "Şu, şu kişiler vardı, şunu izlemiştim."
Imm.

Maalesef yok ya, eee, ama herhâlde Mavi Mavi falandır, çünkü onun filmleri vardı, onun filmini çok izlediğimi hatırlıyorum.
Hıı. Evet.
Eee, ona olan aşkıma dair bir şey bulamıyorum, herhâlde onun ününden, çok etkilenmiş olabilirim. Bir de, babama benziyor, babama çok benziyor açıkçası. Bence, eee, ben bunu yıllar sonra fark ettim. Ben çocukken şey de diyordum, hani, her kız çocuğu gibi, babamla evleneceğim. Ona benzediği için, belki ona aşık olmuş olabilirim. Neyse ki, sonra Emrah biraz ünlü oldu da, eee, biraz daha kabul edilebilir bir seviyeye <chuckles> erişti şeyim. I ıh yok, değil, yakışıklı değil o. Arda Kural, çok yakışıklı bir adam mesela.
<chuckles> Ya da silmişsindir. Hee. Evet. Olabilir. Anladım. Tamer Karadağlı. Yok mu? Anladım. Onunla hiç alakası yok işte, İbrahim Tatlıses'le onunla. Arda Kural evet, yakışıklı yani. <chuckles>
Evet. <chuckles> Ama zaten a yani İbrahim Tatlıses zaten yakışıklı değildi. Beni etkileyen, başka bir karizması olsa gerek. Şu anda açıklayamayacağım bilmiyorum. <chuckles> Ama o çıktığında, tabii ki, televizyonda yılbaşında, hani, şeydi küç küçükken, ben o nerede çıkacaksa onu izlerdik, böyle beyaz takım elbiseler falan giyerlerdi. Hülya Avşar'la beraber, böyle, ya da Seda Sayan'la beraber yaparlardı.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Tamam. Hı hı. Evet.
İii, izlerdik abartılı kıyafetlerini, böyle bir de çekilişler falan da yapılırdı televizyonlarda. Eee. Güzeldi, güzeldi, çok doğaldı.
Doğru gerçekten ş Evet. Güzel senelerdi. Peki, sana şunu sormak istiyorum, yani, şu anki yılbaşı programlarına da bakıyor musun bilmiyorum ama, son birkaç yılı evde kutladığına göre, herhâlde bir bakmışsındır yani. Aaa, eski yılbaşı programlarıyla karşılaştırdığında nasıl farklar var şu an, aaa, mesela, n n neler, eee, görüyorsun, daha mı fazla seçenek var, daha mı çok insanlar eğleniyor, daha mı çok sansür var ya da?
Hıh. Eee, açıkçası şu anda televizyonda ne var bilmiyorum Türk kanallarında, ama yabancı kanallarda, hani, işte yaşadığım ülkede, Yunanistan'da hâlâ, o bizim eski yılbaşı programları gibi yapıyorlar ve çok tatlı oluyor, keşke biz de öyle yapabilirsek tekrardan.
Hı hı. Hıı. Evet, e
Tekrar dansöz çıksın 00.00'de. <chuckles> Yeni ye ülkede he hedefim.
Onlarda s şey mi yapıyor s s sirtaki mi yapıyorlar 00.00'de ya da öyle bardak falan, bir şeyler kırıyorlar mı ya da?
Yine dansöz falan çıkıyor ya. <chuckles> Evet. Evet, seviyorlar, seviyorlar, dans eden insanlar, bir şeyler. <chuckles>
A! Dansöz kültürü var mı şeyde, yaşadığın yerde? Çok iyiymiş. Yani, çok teşekkür ediyorum, bütün, eee, anlattığın, böyle geçmişe götürdün 90'lara 2000'lerin başına götürdün, eski televizyon programlarının, aaa, bir bakıma, böyle daha, aaa, özgür, bir bakıma, aaa, bi b bilmiyorum ya, g güzel günlere götürdün, teşekkür ediyorum, çok güzel bir sohbetti benim için.
<chuckles> Evet, 80'ler 90'lar her zaman, böyle bir konfor alanı oluyor herkes için sanırım, en güzel zamanlardı. Dilerim, hani, iii, önümüzdeki yıllarda da, böyle güzel olur. Ben teşekkür ediyorum çok keyifliydi.
Evet. Kendine çok iyi bak.